No, no, no, para nada, y entonces de repente, pues seguían y seguían y yo decía: "Ay, qué raro, pues no hay nadie aquí a a mi alrededor", ¿no? Se empezaron a alejar las personas, entonces me empiezo a acercar y veo, ¿no? Entonces, ya que estoy en la orilla, que me llaman las personas y me dicen: "Oye, ¿estás bien?". Y yo como: "Sí, todo bien, ¿por qué?". "Es que fíjate que mira que aquí tu esposo te está buscando y se espantó mucho porque estabas muy adentro y que ya llevas mucho tiempo". Y yo como: "Ay, cuánto tiempo". Y sí, la verdad es que regresé y, pues, antes de meterme, yo vi más o menos el la hora, y cuando regresé, pues había resulta que no habían pasado solo unos minutos, ya había pasado casi una hora desde que yo estaba ahí adentro, ¿no? Y y, pues claro, mi esposo como que ya no me veía y me veía muy a lo lejos y como que no sabía si yo estaba bien o o mal, o sea, sabía que me encanta el mar, ¿no? Pero pues era como que un mar, digamos, nuevo, estábamos en un país que no era el nuestro, entonces también como que eso le le puso un poco como que, eh, le entró el nervio, sí, la inseguridad y que no, que se vaya a ir y demás. Entonces ya yo regreso, le digo: "¿Qué pasó? ¿Todo bien?" Me dice: "No, pues es que solo te me dijiste que te ibas a meter unos minutos y mira ya cuánto tiempo pasó". Y mira, le digo: "Es que se me fue el el tiempo volando, la verdad, no no pensé que había pasado tanto", y siento que así justamente, pues es como, le digo: "Es que es como mi manera de conectar con la naturaleza" y, pues, bueno, a raíz de este viaje sí, no, entonces ya a raíz de de ese viaje, cuando vamos a la playa, ya mi esposo sabe que si me tardo, bueno, no es porque algo de precisamente malo esté pasando, sino porque conecto, porque lo disfruto totalmente.
Ajá. Sí. Ajá. Ajá. Ay, no. ¿Cómo crees? Ajá. Horas. ¿Cómo crees? Ajá. Okey. Ajá. Inseguridad, claro. <laughs> Ay, no. Ajá. Y te desentiendes totalmente. Sino que lo estás disfrutando. Claro. Oye, y me hablabas hace un ratito de los rituales, ¿no? De esta parte de que, eh, pues, ba básicamente, el estar en la naturaleza o en contacto con la naturaleza te invita, ¿no? A tener estos rituales de pronto, a a pedirle cosas a la naturaleza, a ofrecerle ciertas otras. ¿Qué qué me puedes contar tú acerca de eso, de de qué rituales practicas, eh, qué necesitas para ellos, qué te gusta normalmente como agradecerle o pedirle a la naturaleza cuando estás ahí?
Ujú.